أنت عارف طبعًا مع التِّكنُولُوجيا الحديثة والتَّقدُّم، بقى في بقى إيه خصوصيَّات بنقدر إن إحنا نحافظ عليها على الإنترنت، ف أحيانًا بنحافظ وأحيانًا مش بنحافظ، فاحكِ لي إزاي نقدر نحافظ؟ أو أنت إزاي تقدر تحافظ على خصوصيَّتك على الإنترنت؟
والله بُصي هو حوار الخصوصيَّة على الإنترنت ده يعني بقى موضوع مُنتشر جدًا، و وطبعًا ناس كتير بتعاني مِنُّه، بالأخص يعني في في ظِلّ إن ال AI بيتطوَّر كمان، يعني الذَّكاء الاصطناعي بدأ يتطوَّر جامد، فال الموضوع بقى طبعًا مريب، فلازم كُلّ واحد يحافظ على خُصُوصِيَّتُه، ويحاول ويسعى كمان اللي هو يعني يقفل على نفسه كده، وإن الإنترنت عامةً بقى والسوشيال ميديا تبقى بس آآ
آه. أيوه، فعلًا. إزاي بقى بتقدر تعمل كده؟
امم. بُصي هو أوّل حاجة طبعًا، باسعى إن أنا ما أحُطِّش معلومات شخصيّة ليَّ آآ في السوشيال ميديا مثلًا، أو أي حاجة تخُصّ الإنترنت عامةً.
آه. زي إيه يعني المعلومات الشَّخصيَّة؟
امم. ممكن مثلًا صور شخصيَّة أوي مثلًا، أو ڤيديوهات، آآ أي حاجة فيها صوتي مثلًا، ما ينفعش طبعًا تِتحَطّ على السوشيال ميديا عشان الذَّكاء الاصطناعي بقى طبعًا مشهور في الحوار إنّه هو يقدر يِرَكِّب الصور، يِرَكَّب صوت، يقلِّد أي حاجة حرفيًا.
آه. طب بتقدر تشارك اسمك مثلًا، والّا والّا بتغيَّرُه؟
والله بصراحة أنا الاسم ب يعني باشاركه عادي. يعني بس مش آه أنا لسّه هاقول لِك، مش كامل. يعني أنا مش محتاج إن أنا أضيف اسمي كامل بقى اللي هو الرباعي ولا الخماسي لأ، لأ، ولا الثلاثي كمان. هو اسمه ممكن اسم عِيلة مثلًا مش اللي هو الأساسي. يعني اسمه واسم عِيلة شهرة كده عادي. بس عادي يعني اللي هو بالنسبة لي الاسم مش مشكلة بصراحة مش م مش موضوع بالنسبة لي.
إمم. كامل والّا إمم. آه، آه. آه. آه. جميل. إمم. آه. المهم الصور يعني أهَم والفيديوهات والحاجات الشخصية قصدك؟
إمم. بُصّي، الحاجات الشخصية أوي. وكمان حتّة إن إحنا بقى ما نضيفش أي حد أو ما نقرّبش أي حد منّنا ف على الإنترنت مثلًا أو السوشيال ميديا. يعني مش أي حد يبقى مثلًا
طب إزاي بتقدر تتحكِّم في كده يعني؟
ما أنا لسّه هاقول لِك إحنا بنقفل بقى، كل واحد يقفل الإيميل بتاعه. يقفله على عدد معيّن من أصدقاء، ما يقبلش أي حد م م غريب مثلًا. لأ، ما ما باحبش كده. الناس برضه القريبين منِّي م نفس الكلام لأ، لازم كُلّنا نحافظ على الخصوصية بتاعتنا، ن نمنع إن إحنا نضيف ناس غريبة، ناس ما نعرفهاش والله أعلم بقى ده مين والّا ده إيه والّا هيعمل إيه؟ إحنا زي ما قُلنا ب
آه. إمم. إمم. طب أنت لمّا لمّا بتشارك مع حد مثلًا آآ ال الأكونت بتاعك، آآ، أكيد طبعًا هو بيشترك صح؟ يعني لمّا مثلًا أنت بتشارك الأكونت بتاعك معايا بعدين أنا أصحابي بيشوفوا الأكونت بتاعك. ف أنت بقى بناءً على أي أساس بتقبل أو بترفض؟ يعني ما بتقولش مثلًا دول أصحاب صاحبتي أو صاحبي فهتقبلوا والّا ب بتفكّر إزاي يعني؟ بتسأل صاحبتك مثلًا أو صاحبك يعني فُلان ده هو عايز يضيفني. بتفكّر إزاي؟
إمم. إمم. لأ ما هو م إمم، إمم. بُصّي، هو المبدأ ده أصلًا أنا شايفه غلط، ليه؟ أنا أنا ما أعرفش ص يعني مثلًا صاحبي ده ممكن يكون مش مهتم بحتّة خصوصيته أو مهتم بأي حاجة أصلًا، ممكن يكون دماغه ولا فيها أي حاجة، خ يعني مِطرِّي الدنيا خالص، مش فارق معاه أي حاجة ومثلًا مش مهتم بحتّة الخصوصية أو م مش عارف يحمي نفسه، فممكن يكون بيقبل أي ني حد عادي ع عنده اللي هو يبقى مثلًا أ صديق عنده على الفيس مثلًا أو يضيف أي حد عنده على الواتس ومش يعني الدنيا عادي عنده، سايبة كده عادي، فأنا م لأ أنا مش هامشي بالمبدأ بتاعه بقى، إحنا كل واحد بيحافظ على إمم، كل واحد يحافظ على خصوصيته.
آه. آه. يعني على ح حسب اللي جاي عن طريق الصحاب، آه، يعني اللي جاي من عن طريق الصحاب، هو اللي بيخلّيك تحكُم؟ طب بتعمل إيه يعني، فهّمني؟
لأ، لأ. مش شايف إن أنا مش قانون. بُصّي، أنا لو أنا شايف إن
يعني لمّا بييجي لك حد مثلًا أنت ما تعرفوش، بس أنت عارف إنه عن طريق ص حد أنت تعرفه، أ إيه هي الخطوات اللي أنت بتتصرّف بيها علشان خاطر تحس بأمان مثلًا أو تحافظ على خصوصيتك على الإنترنت؟
إمم. لأ بُصّي، أول حاجة هاعملها إن أنا هاضيف ناس أنا عارفها شخصيًا. تمام؟ يعني الناس اللي عارفها شخصيًا مش مُجرّد بقى ناس عند أصحابي، فلأ، ده كده عند صاحبي أو صاحبتي أو قرايبي أو قريبي فأقبله، لأ، ما ده مش المبدأ، ده شخص أنا عارفه شخصيًا مثلًا أو من بعيد و متطمّن له كويس تمام، تمام، ما فيش مشكلة. لكن بقى لو شخص بقى أنا مش ضامنه أو ما أعرفوش، فأنا مش هأقبله ومش هاخاطر، يعني لو أنا باضيف صوري أو أي حاجة عشان الذكاء الاصطناعي بقى طبعًا مالي الدنيا، فط
يعني ما بييجيلكش فضول مثلًا إنّك أنت آه، ممكن أضيف الشخص ده، بس خلّيني أتأكد الأول مثلًا إن هو كويس أو لأ؟ أو إن صاحبي هيقول عليه حاجة كويسة أو لأ؟
ما هي دي نقطة بقى الواحد يعني مش 100% برضه أكيدة فيه. يعني أكيد كُلّنا طبعًا بنيجي عند ناس ممكن نقبلها حتّى وإحنا مش عارفينهم. نقبل أي حد عادي وأوقات بتيجي كده على الواحد. فم يعني مش قانون ما أكدبش عليكِ. ما الواحد ما يقدرش يدّي كلمة اللي هو 100% بيعمل الحاجة دي. لأ، ما أوقات
آه. آه. طب وأنت مثلًا بتشارك صورة sorry لِقَطْع كلامك، بس وأنت يعني بتشارك صورة أو فيديو أو حاجة مع حد قريب منّك، بتفكّر في إيه وأنت بتشاركها إنّها ممكن مثلًا تتسرق أو كده؟ يعني إيه اللي بتفكّر فيه أثناء مشاركة الصور والفيديوهات؟ وهل أنت بتعمل احتياط معيّن بحيث إن إيه، إنّك تبقى متأكد إنّها وصَلت لشخص معيّن بذاته يعني من غير ما تنحَرِف في مكان آخر أو إنّها تتسرق أو تتهكّر؟
إمم. بُصّي، هو في الحالة دي بقى إحنا بنعمل إيه؟ يعني أنا أنا شخصيًا بانزِّل الصورة وممكن أخلّيها لناس معيّنة. بِنحَجِّمها كده إن هي تبقى ظاهرة ل لأصحاب والناس كمان إحنا مختارينها يعني من الصحا من الصحاب على الفيس مثلًا
آه. قصدك على البروفايل والّا قصدك على صورة عامةً؟ آه.
مثلًا. آه صورة صورة مثلًا بروفايل أو أنا باقول لِك مثلًا بروفايل. أختار هي هتروح لمين أو هتظهر لمين. أ صورة عامةً هابعتها لحد أو هاشاركها مع حد، لازم يبقى حد قريب ليّا جدًا يعني مش يعني الدنيا مش سايبة في حتّة الصور دي خالص. يعني أ لأ في خصوصية جامدة أوي في حتّة الصور من ساعة كمان ما الذكاء الاصطناعي أتطوّر over وبقى بيعمل أي حاجة. يعني حرفيًا تدّي له صورة، يعمل لِك أي حاجة، فالحوار ده بقى مٌخيف. كمان آآ يعني الفيس نفسه ما بقاش يعني أو السوشيال ميديا اللي هي أساسًا عندنا الفيس مثلًا مرتبط بكذا حاجة، فلو أكونت الفيس مثلًا اتسرق ممكن أ انستجرام أي حاجة مرتبطة بيه زي التيك توك كمان تتسرق. فإحنا كمان لازم نهتم بالخصوصية في حاجات كتير. أ ن نحُط بقى رقم تليفون ن ضامنينه جدًا على الفيس عشان نقدر نحافظ على الأمان بتاع الأكونت بتاعنا. آآ نعمل حاجات كتير عشان نقدر نحافظ على الحاجة بتاعتنا، وعشان كمان ما حدّش يقدر يهكّرنا بسهولة.
آه. آه. أيوه. أيوه. إمم. صح. آه. آه. آه. طيب، إيه الغلط اللي أنت بتحس إنه بيحصل مع بعض الناس في مشاركة ال الحاجات بتاعتها وحابب إن أنت مثلًا تنصحهم أو تدّي لهم tips أو نصايح معيّنة بحيث إن هم يعني إيه، ما يغلطوش الغلط دوّة أو يعني يفكّروا؟ يعني إزاي مثلًا تنصح الناس إن هم وهم بيشاركوا خصوصيتهم، إيه اللي يشاركوه وإيه اللي ما يشاركوهوش ومع مين؟
إمم. والله بُصّي هي الحتّة دي بقى بتتقال أكتر مثلًا حتّى مش للشباب، لأ للبنات كمان اللي بيشاركوا صورهم واللي بقى مثلًا عادي فاتحين أكّون الإيميل بتاع ال الإيميلات بتاعتهم كده عادي للناس كُلّها. دي طبعًا غلط، أنتِ كده بتعرضي حياتِك كُلّها للناس، وصورِك كمان كُلّها للناس فده ده غلط جدًا. يعني ده أكبر غلط بالنسبة لي حاليًا في عصر الص ذكا الذكاء الاصطناعي بقى خلاص ف يعني أقصى مراحله حرفيًا. وكمان بيتطوّر فالله أعلم اللي جاي إيه. فأنا شايف إن لأ، يعني مثلًا البنات بالأخص لأ لازم نقفل الإيميلات بتاعتنا نخلّيها محدودة لناس معيّنة جدًا اللي هو قريبين منا. آآ لازم كمان يعني إيه، نخلّي الناس القريبين منّنا، يعني إحنا ضامنينهم كمان دي الناس اللي إحنا ضامنينهم أوي، لازم كمان نخلّي بقى صورنا تبقى مقفولة وف أفضل بلاش ننزّل صور أصلًا. يعني ممكن القريب يقلب عليك فيما بعد، فأنت كده ضَربَت خصوصيتك عادي.
آه. إمم. إمم. آه. <chuckles> <chuckles> آه. طيب، يعني أنت دلوقتي لو وأنت قاعد في حالك كده لقيت حد دخل واتكلّم معاك وأنت ما تعرفوش وأول مرّة تشوفوه بيكلّمك، أ إيه الخطوات اللي هتعملها؟ هل ه هتحاول تعرف هو مين يمكن حد يعرفك بيشتغلك والّا أنت ضد المبدأ أصلًا والّا والّا هتعمله بلوك؟ هتعمل إيه بالضبط؟
حلو. إمم، بصراحة أنا بيبقى عندي فضول أعرف مين. فمثلًا لو إيميل بقى مثلًا بيكلّمني كده وأنا مش عارف هو مين بقى وبيت شغل بقى لعب و وفاضي شخص فاضي من الآخر، لأ ممكن أطَوِّل بالي بقى يومين 3 كده أدِيني بتسلّى برضه هو عادي يعني وما د ما يعني مش هت مش هادّي له أي عُقاد نافع يعني عادي. آه. بس يعني على نطاق برضه اللي هو أنا مش هادّي كلمة تمسِك عليّا حاجة أو كلمة مثلًا تخُصِّني لأ اللي هو آه، آه بالضبط. بالضبط. أيوه، أيوه.
آه. يعني بتاخد وتدّي يعني في الكلام يعني. آه. بتحاول تتذاكى يعني إنّك تحاول تعرفه يعني ب يعني بتبقى شاكِك إنه حد معيّن وبتمشي وراه؟ <chuckles>
أيوه بالضبط كده. اللي هو كل كُلّنا بنعمل كده على فكرة في أغلب الأوقات. ممكن بقى وقت تاني أبقى مش فايق مثلًا ومخنوق م <tsk>
آه. أيوه. آه. طب لو طلع واحد صاحبك أوي هتعمل فيه إيه؟
ما بُصّي، إحنا قُلت لِك هم يومين، 3 وفي الآخر بلوك. والله بقى لو طلع حد من صحابي وأنا اكتشفْت منّه مثًلًا بكلمة والّا بحاجة إحنا عارف يعني قافشينه منها كده، خلاص بقى ساعتها باطوِّل بالي معاه بقى وأقعد أهزّر وأعمل نفسي عبيط. يعني أدِيني باهزّر وهو بيهزّر وإحنا الاتنين مبسوطين آه.
آه. آه. <chuckles> لطيفة. أ جميل أوي. أنت إيه أكتر حاجة بتحس فيها في أمان في المعاملة مثلًا وأنت ب بتتعامل على الإنترنت؟ يعني م في ال في التواصل الاجتماعي مثلًا والّا في إرسال ال البريد والّا إيه بالضبط وليه؟
إمم، إمم. بُصّي، بص بُصّي بصراحة أنا يعني لو قُلت لِك أمان، فأنا مش باحس بالأمان أوي طول ما أنا على النت يعني عامةً. أنا شكّاك أصلًا، فدايمًا بابقى ه يعني مثلًا الفيس أبقى حاطط مثلًا إيميل ورقم أ جيميل يعني ورقم وبُصّي حاطط جيميلين، 3 بحيث إن أنا أقدر أوصل لإيميلي، أعمل اللي هي ال التأكيد مثلًا بكود معيّن، التأكيد ب اللي هو بصمة الوِش <tsk> كذا حاجة، بحيث إن أنا عارفة اللي هو إيه، مِقفّل الدنيا خالص، فممكن أقول آه، الفيس متطمّن له شوية بس آه.
آه. إمم. متأكد إن إنه مش هيقدر يسرق منك يعني الأكونت بتاعك.
بس بقى في الأمان أوي، يعني لو جينا إن آه، أنا كُلّهم آه، بابقى مش مرتاح لهم أيًا كانوا عارف إن في د في دايمًا إحنا مِتصنّت علينا، دايمًا. بس يعني م الأقرب ليّا كده واللي باحسّه أمان أكتر ال الواتس، يعني باحسّه آه، يعني آمن شوية. يعني مقفول كده علينا وسهل إن حد يخترقه خالص يعني، إلّا بقى لو حد مِسِك الموبايل وكمان الموبايل يكون في خ الخط بتاعنا، فطبيعي ما حدّش فينا بيدّي الموبايل بتاعه لحد أو يسيبه مع حد ويمشي مثلًا، بالذات لو حد مش قريب منّه أوي كمان، إمم، ده خطر أصلًا.
إمم. مش أمان. آه. طب أنت لو جات لك فرصة بقى إنّك تكون أنت نفسك اللي بتتصيد المعلومات أو أنت يعني الهاكر، هتقبل حاجة زي كده والّا لأ؟
إمم. آآ، بصراحة لأ يعني ما يعني مين هيقبل كده يعني؟ لا لأ، وحشة يعني، يعني ده واحد بيتدخل في خصوصيات غيره، وبعدين هي ما بتبقاش، آآ، مجرد إنه هو عايز بقى يشوف حاجة والّا مثلًا يتصنّت على حد، لأ ده بتبقى م م مق يعني مقايضة بقى، اللي هو، أسرق مثلًا معلومات من حد، بس طبعًا ما بتتعملش مع أي حد يعني، ليه الHacker هيروح يعمل كده مع شخص عادي و بس بتبقى الناس بقى مثلًا اللى هُم عارضين صورهم بقى، بيبعتوا له مثلًا صور لقرايب، مش عارف صور حاجات خاصة، معلومات خاصة. فساعتها بتبقى فعلًا بقى، آه الHacker بيبقى حاطط عينه على عارفة اللي هو إيه، ضحية معينة، ولو وصل لها خلاص للأسف هو
آه. آه. يعني أنت مش هتفكر تعملها حتى لو على سبيل المزاح؟
لا، لا، لا، لأ، لأ. ممكن نعمل إ Email بقى حاجة وهمية كده، ونخش بقى نهزر مع صحابنا تمام <laughs> مين فينا ما عملش كده؟
آه. <giggles> ما أنا باسأل عشان كده. <giggles> إمم.
آه لا، لا، لا، كلنا جربنا الحاجات دي. آه يعني كده بنتدخل في خصوصية غيرنا بطريقة بشعة، بس عادى يعني.
إمم. طب إيه اللي ممكن تعمله؟ ي ي يعني تت يعني ممكن تتقمص له شخصية إيه ب مثلًا، بحيث إن أنت إيه، آآ، يعني، آآ، ترعبه مثلًا والّا عايز تدخلُّه مثلًا في قصص تانية والّا إيه يعني؟ هل هت هتجرب إنك تبقى بنت مثلًا أو كده والّا مثلًا بس هت هتقول له أي حاجة تاني، احكِ لي إيه اللي ممكن تعمله يعني لو حبيت تبقى Hacker؟ <laughs>
لأ لأ لأ <clears throat> لا، لا، ممكن مثلًا نخش ن نهزر بقى، اللى هو أنا معايا ب بيانات بتخصك مش عارف إيه، وهو مبدئيًا أول كلمة هي هتتقال هو هيضحك يقول لي: يا عم أنا ما ه أنا نفسي مش مهم أنا نفسي مش مهم <laughs> أنا نفسي مش مهم يعني عادي حصلت- والله- وكان ده الرد.
أنا عملت حاجة <giggles> آه. فعلًا، يعني الواحد بي بيحس يعني يعني كأنك هتقول إيه؟ هو هو أنا لما هاسرق بياناتي يعني هبقى مهم؟ هو ده اللي ممكن الواحد يكون صاحبك بيفكر فيه قصدك؟
بس ف امم. أيوه، بالضبط. آآ، الفكرة بصي اللي هو إيه، يعني <tsk> الHacker بيروح لشخص معين، زي ما قلت لك يعني معاه بيانات كده اللي هو إيه، فعلًا ليها ليها لازمة جامدة أوي، آآ، يتعب لحد ما يوصل لحاجة زي كده فطبعًا بي يعني تبقى حاجة ليها لازمة.
أيوه. يعني أنت مش ممكن تعيش صاحبك مثلًا، تقول له أنا ماسك عليك حاجة كبيرة وكده، وتخليه هو يدور على إن في حاجة فعلًا كبيرة؟
والله لو في أول الكلام كده لقيت بيقول لي طب اهدى، ومش اهدى ونتفاهم، كده هاعرف إن في حاجة كبيرة وهاكمل عشان أعرفها كفضول مش أكتر، <laughs> بحيث إنه لما أشوفه أقول له بقى بتخبي عليا؟ <laughs>
آه. <chuckles> <chuckles> <laughs> طب نرجع تاني لدور بقى النصيحة وال والأمان والكلام ده. آآ، أنت دلوقتي بتحب إن أنت تحافظ على آآ، بياناتك بإن أنت تخلِّي بالك من إن أنت يعني ما تنشرش الصور أو يعني ما تكلمش حد وخلاص. هل دي نفس النصيحة اللي أنت بتديها لكل الناس، والّا هل هل في خطوات يعني معينة هُم لازم يمشوا عليها، عشان يوصلوا لل لل للأمان دوّة؟ يعني يعني تنصح كل حد إن هو يعني ي يفكر إزاي 1، 2، 3، قبل ما يعمل حاجة معينة؟
بس. امم. أيوه. آه امم. إمم بُصي يعني زي ما قُلنا، خُصوصيَّتك بتاعتك، بياناتك بتاعتك، أهم حاجة لإن دلوقتي حياتنا كُلّها بقت في الموبايل عامَّةً، والنت ما خَلّاش يعني ما خَلّاش فيها حاجة، فما نفتحش مواقع بقى مش مضمُونة، ما نحمِّلش من مواقع مش مضمُونة، الفيسبوك والواتساب نقفلهم جدًا لو إحنا عندن يعني في بيانات خاصَّة أوي، لأ، نحافظ عليهم ما حَدِّش يمسك الموبايل، باسوردات صعبة، آآ مأكدين بقى كُلّ حاجة، الفيس نبقى مأكدينه بكذا طريقة إيميلات وجيميلات و وأرقام مش رقم كمان، <tsk> يعني إحنا ن نعرفه اللى هو إيه نحاوط كل حاجة بحيث إن إحنا ما نديش آآ سبيل لهاكر مثلًا يعمل حاجة، سواء بقى حاجة م عندنا إحنا بيانات مُهمة تخصُه، أو مُجرد إن هو مثلًا بيسرق وخلاص، يعني في ناس دي مهنتها عامةً.
آه. إمم. آه. آه. آه. آه. أيوه، أيوه. فعلًا. جميلة أوي، يعني هي فكرة إن إحنا نحافظ على البيانات بتاعتنا، وإن إحنا نعمل Password كبيرة وقوية، وإن إحنا ما نشاركش حاجتنا مع بعض، كُلّها حاجات لازم نفكر فيها فعلًا، يعني إحنا آآ مُعرَّضين لأي حاجة تحصل زي ما أنت قُلت يعني، حلو.
إمم. طبعًا لازم، لازم نبقى مأمِّنين نفسنا، عشان نبقى في الأمان، آآ الحوار برضو حاليًا مُريب بسبب حوار الذكاء الاصطناعي ده، فالخصوصيَّة بقت أول حاجة لازم تفكري فيها، طالما أنتِ م يعني إيه، م بتتعاملي بالإنترنت، مش هأقول لِك يوميًا ده كُلّ دقيقة.
أيوه، فعلًا.
بس.
بصراحة يعني أنت أدِّيتنا معلومات جميلة جدًا، وإحنا لازم نمشي عليها بصراحة، علشان نقدر نحافظ فعلًا على خصوصيِّتنا، و وكانت قعدة مُثيرة وجذّابة بصراحة، ولازم نتقابل تاني، وتِعرَّفنا معلومات عن حاجات تانية و فُرصة سعيدة.
العفو أنا أتشرّف إن أنا اتكلَّمت معاكِ على فكرة، والله فعلًا المناقشة كانت جميلة، شكرًا.
شُكرًا ليك.